Kaya <laughs> i-pause na lang i-pause mo nalang. <laughs>
Sa akin naman. <laughs> Oo nga. Para sa'kin naman, uh, kunyari ang mood ko ay gusto ko ma-entertain, ah, manonood ako. Yun yung yun yung isa ko sa parang kondisyon ko ba na madalas talaga gusto ko lang manood kasi
Mm. Oo. Hmm.
kasi di ba 'pag kunyari trabaho, yan yung nagsusus nagbabasa ka, nagsusulat ka, di ba? So, parang ayoko namang makakita rin ng mga puro salita, gusto ko naman ng aksyon. So, pero depende pa rin naman yan sa gusto ko na mga movies. Pero isa 'pag naman sa mood naman, ang mood ko naman, ang pipiliin ko yung pagbabasa kaysa panonood ay yung gusto kong antukin, <chuckles> gusto ko maka maka matulog kumbaga, yung pampatulog ba, ready na akong matulog o mag-siesta or mag-nap. So, yu yu yoon, yun yung mga konsiderasyon ko. Pero madalas talaga movie ang pinipili ko. Ikaw ba ikaw ba, kunyari ngayon, bibigyan kita ng tatlong oras para ano, i-spend the 3, 3 hours, ano yung pipiliin mo magla basa o manood?
Trabaho lang. Oo. Hmm. Oo. <laughs> Oo. Ah. Mm. <laughs> Movie, ah. Okey, sugo Siguro, manonood ako, manonood ako lalo na yung ma ang pinapanooran kong saps ko sa bahay lang ako, may magandang TV na si siguro around 60 inches, napakasarap ma tapos sensora sensurround yung ano mo s ah, ah, di ba, ta o a oo, tapos may habang nanonood ka ng pelikula eh, may popcorn, para ka na nasa sinehan, di ba, habang nasa sinehan?
Okey, okey. Mm. <snorts> Wow! Ang laki naman niyan, 60? Wow! <laughs> Zen surround, mm. Napakagandang set-up niyan, ah, oo. Ay, may popcorn pa? Oo, nga 'no? May laka naka-lazy boy ka ba niyan? <laughs>
<laughs> Single, parang gano'n. <laughs>
Lazy boy ano, tapos upuan? Pa pangarap ko yun, ah, pangarap ko yung lazy boy na yan. Pero, ah, pero ito so uh, sa anong mga sitwasyon, ah, mas pipini pinipili mong magbasa ng libro kaysa manood ng pelikula? Ano yung mga senaryo na yun? Ano yung mga sitwasyon na yun?
Oo. Uh. Pe

Kailangan mo parin talagang i i-double check 'di ba, suriin.
Oo. Oo, mag-do-double suriin mo pa rin 'yun.
Totoo 'yan, alam mo ba ma ma mapadpad tayo ng sa AI ng sag saglit 'no. <sniffs> Ah, bilang ako isa kasi ay isa rin akong writer, um, so ginagamit ko naman din ang AI. Pero hindi ako gagamit ng puro, siguro para lang bigyan ako ng konting gabay sa iba't ibang paraan, ganiyan. Pero kunyari meron kasi may mga kaalaman ako na talagang ata alam ko na ano matagal na, kumbaga meron akong kasanayan. Ngayon 'pag meron akong ginawa sa AI tapos 'pag binasa ko 'yun makikita ko do'n mali 'to, <sniffs> mali itong sinabi na 'to.
Oo. Oo, ah. Oo. Ah, oo. Oo. Okey. Oo, parang mali kasi alam mo na eh, na nabasa mo naman na eh, 'di ba pa
Hmm, nabasa ko na, alam ko talaga. Kaya hindi talaga tatama ka diyan hindi dapat tayo mag mag-rely talaga ng, ah, 100% <sniffs> na si AI. Pero mabalik tayo 'no, so ano naman 'yung mga nakakaapekto ng mood, ah, o oras mo sa pagpili kung magbabasa ka ba ng libro o manonood ng pelikula?
Oo. AI. Sa AI. Isa pa isa diyan 'pag nagbabasa ako ng libro gusto ko tahimik lang talaga, 'yung wala walang istorbo na ano. Oo kasi 'pag may mang-istorbo sa'yo mawawala na 'yung konsentrasyon ko sa pagbabasa, eh, parang bang ang ganda ganda, ayos na 'yung pagbabasa ko ng libro tapos biglang may mag ah mang-iistorbo sa'yo parang wala ng ano
Ah. Walang istorbo. <laughs> Oo. 'Yun nga eh. Mm, mm. So talaga sini-set mo 'yung 'baga gusto mo tahimik tapos
Tapos. Oo. Tahimik lang.
Siguro nga ah mm.
Bata. Para ang focus ko nandun lang siya sa pagbabasa, tapos kung ano naman kung gusto ko manood, oh ganun din parang wala bang mag-istorbo kasi na lalo kung nakaupo ka na ng maganda na habang nanonood ng magandang mov movie o pelikula. Tapos biglang may mag-i-istorbo sa'yo, ay!
Mm, mm. <laughs> Oo, ako mm. <laughs> Kahit gets ko yan, gets ko 'yan.